بُصّي، أنا أنا ما كنتش كنت بابقى مُستسلمة جدًا للإحساس اللي أنا فيه، ياما عيّطت وياما تعبت و وقعدت كتير وقُلت شوية وأبقى كويسة وييجي الشوية دُولة ويعدّوا وما فيش فايدة. قعدت حوالي سَنتين 2 كده، حتى أول سَنة دخلت كُلّية و أر آآ وما قدرتش إن أنا أكمّل فيها وما كمّلتش السَنة دي وفضلت قاعدة في البيت مش باروح في حتة، كان فات مُدة، يعني الموضوع كان مأثّر عليّا أوي. وبعدين السَنة اللي بعدها قررت بقى يعني إيه، اللي هو بعد شوية بتقول لي أنتِ هتفضلي قاعدة؟ طَب روحي يمكن تعملي صحاب، يمكن تتبسطي، يمكن كذا، إنّما أنا ما حاولتش أعمل حاجة معيّنة، أنا بس ملّيت من القعدة وحاسّة اللي هو ما ينفعش يكون دي آخرتها وما ينفعش إن أنا مثلًا ما أكمّلش بعد بعد التعب ده كلّه، ف فاضطريت بقى إن أنا أروح وأكمّل آمم أكمّل في كُلّية تانية، فالكُلّية اللي أنا بدأتها من أول وجديد دي هي اللي خلّتني آآ اتعرّفت على ناس جديدة هناك آآ هي دي اللي ممكن تكون ساعدتني إن أنا أقدر أكمّل. كنت حاسّة برضه إن أنا ممكن ما أنجحش فيها زي التانية أو إن أنا ما أقدرش حتى أدخُل الإمتحانات وما أكونش حبّاها، بس لمّا لقيت ناس حبّيتهم وحبّوني والدنيا بقت كويسة ما بيننا آآ ده هوّن عليّا بالضبط، حسّيت إن هو هُم هيمشوا ويعدّوا السَنة اللي بعدها وأنا لأ. اعملي بقى اللي عليكِ وأنا مش شخص دايمًا لمّا بييجي يبدأ يذاكر، باحس إن أنا مش قادرة أذاكر أي كلام، يا ما أذاكرش خالص، يا أعمل كل حاجة بشكل كويس جدًا. فلمّا بدأت أذاكر علشان إن أنا م إن أنا يعني أنجح طبيعي بقى وكده وأكون مع صحابي دُول آآ آآ حسّيت إن أنا لأ، مش ده كفاية وعايزة أذاكر أكتر وأخلّص وكده ف فأول سَنة لقيت نَفْسي طالعة من الأوائل، فده ادّاني دافع شوية إن أنا أكمّل السَنة اللي بعدها بنَفْس الشكل واللي بعدها واللي بعدها، لحد ما خلّصت وأنا بنَفْس الحاجة، بس أنا بقى كان عندي أمل إن أنا أتعيّن على طول، ما أتعيّنتش، إن أنا آمم يعني آآ ألاقي نَفْسي على طول، حسّيت الحياة بعد التخرُّج برضه ما فيش، فطبعًا إحساس ال الفَضا وإن أنا ما عملتش حاجة، ده بيقلّب عليّا بقى القديم من الأول خالص، كإنّي ما تخطّيتش لحظة، كإنّي ما مشيتش خطوة في حياتي. أيوه، بالضبط، فأنا إمم.
آه. أيوه فاهماكِ. أيوه، بقى عندِك كده حد يدعمِك يعني. آه. أيوه. آه. أيوه. فاهماكِ، طبعًا يعني باين إن هو يعني بجد شعو شعور ما كانش سهل أبدًا أبدًا عليكِ يعني، وإن هي كانت فترة صعبة بالنسبة لِك، بس آآ بجد حاجة حلوة إن أنتِ يعني لمّا بنيتِ لنَفْسِك كده شبكة دعم وبقى عندِك أصحاب و وكده، عرفتِ تكمّلي وعرفتِ إن أنتِ يعني ت ت تذاكري، وبقيتِ بتحطّي مجهودِك كلّه وطاقتِك إن أنتِ تكمّلي وتكوني كمان اللي هو شاطرة و وبتجيبي درجات كويسة.

أيوه، أكيد أنا أنا فاهمة ده، بس أنا بس ال اللي زعّلني إن أنا راجعت نَفسي تاني، حسيت إن أنا ما وصلتش لحاجة، ما آآ يعني ما عملتش حاجة م ما وصلتش للهدف أنا كنت عايزاه، وحتى لمّا حاولت في هدف تاني ما نفعش، ولسه كمان باحاول، بس إحساس المحاولة في اللي جاي مخوفني برضو، إن أنا أكون وصلت لحاجة ويعني قصدي أكون مثلًا أحاول تاني والموضوع ما ينفعش معايا تاني، و وأتألم تاني وافتكر من البداية تاني وأحس بنَفس المشاعر دي تاني، فالموضوع يعني م عاملني من كذا حاجة حبيت بس إن أنا
آه بُصّي، طبعًا يعني متفهّمة الموضوع باين عليه إن هو فعلًا مش سهل، بس حاجة حلوة أوي أنتِ ف لفتِّ نظري فيها ممكن تكوني مش واخدة بالِك منها، إن أنتِ بتعرفي تكمّلي لمّا بيكون فيه حد يدعمِك وحد ي كده يكون معاكِ في كُلّ خطوة، والخطوة اللي قدّام اللي أنتِ تاخديها عارفة إن هو هيكون معاكِ، فدي باين إن هي حاجة بجد بتأثر عليكِ، وتخّليكِ إن أنتِ متحمسة إنِك عايزة تكمّلي وإن أنتِ مبسوطة. أنا عارفة طبعًا إن الشعور مش سهل، وإن أنتِ فيه حاجات كتير أوي بتيجي بتحبطِك وتحسسِك إن أنتِ مكسورة وتوقّعِك وتحسسِك إن أنتِ مش بتكمّلي، بس دي مش حقيقة. أنتِ بُصّي على نَفسِك من كام سنة، أنتِ كنتِ يعني مش عايزة أصلًا تكمّلي في الكلية وحوّلتِ، و وحاجات كتير أوي والدنيا كانت ملخبطة، بس بقوتِك وعشان أنتِ عندِك ق قوة وعندِك يعني عزيمة، كمّلتِ وعرفتِ صحاب وعرفتِ تكمّلي، فلازم تفكري دايمًا يعني في الناحية الإيجابية، فكري إن أنتِ في يوم من الأيام قدرتِ وكمّلتِ ووصلتِ لحاجات كتير ما كنتيش متخيلة إن أنتِ هتوصلي، فلازم دايمًا تفتكري ده، ودايمًا حاولي كمان إن أنتِ يعني تبني دعم في حياتِك عشان تعرفي تكمّلي، سواء كان في شغل أو في ال في ال يعني إيه في الprocess وأنتِ بتدوّري على شغل، دايمًا كده حاولي ت يعني تدوّري على الحاجة اللي فعلًا بت بت بت يعني إيه، بت بت ب آمم، بتشدِك لقدّام.
تمام، فاهماكِ. أنتِ كلامِك فعلًا معاه حق يعني، خلّاني أبُصّ ل للموضوع من زاوية مختلفة، خلّاني أحس فعلًا إن أنا مرتاحة أكتر، يمكن فعلًا خير، يمكن اللي جاي لسه قدّامي، يمكن أنا بس اللي باصّة للجزء اللي ما جاش، وفعلًا فيه جزء جِه أنا ما بصيتلوش و مش واخدة بالي منه. أنتِ فعلًا معاكِ حق، كلامكِ فارق معايا جدًا، فارق في إحساسي. حاسة إن أنا بقيت أهدى وأريح، فبجد يعني أنا بجد باشكرِك إن أنتِ سمعتِني وتفهّمتِني و واتكلمتِ معايا، طبطبتِ عليَّ، كلامِك ريّحني يعني، فبجد شكرًا.
أيوه. أيوه. العفو طبعًا يعني بجد مبسوطة أوي إن أنا قدرت أساعدِك وأنا موجودة في أي وقت لو أنتِ حابة تتكلمي في أي حاجة.

بُصّي، أنا كنت حابة إن أنا أتكلِّم معاكِ شويّة في حاجة مضايقاني أوي، أوي. كنت حاسّة دايمًا إن أنا بيحصل لي حاجات صعبة في حياتي، و وبامُر بمواقف وِحشة، والمواقف دي بتعلِّم فيّا وبتأثّر فيّا، بتحسّسني دايمًا بيأس، وإن أنا تعبانة، وإن أنا مش مرتاحة. الموضوع مضايقني جدًا، جدًا، حابّة إن أنا أتكلِّم وأفضفض معاكِ شويّة فيه.
بُصّي عايزة أقول لِك إن أنا يعني مُتَفهِّمة إحساسِك، وفاهمة طبعًا الإحساس ده مش سهل، وإن آمم، التجارب الصعبة اللي في الحياة دي بتكون حاجة صعبة جدًا، ومش سهل الطلوع منها، أو التخطي عليها. فدي طبعًا حاجات أنا مُتَفهِّماها، وفاهمة، وباين كمان على صوتِك، عايزة أقول لِك باين على صوتِك أوي إن فعلًا الموضوع بجد مش سهل، وإن هو ب يعني بجد مأثّر عليكِ. فعايزاكِ تقول لي أكتر يعني عن ال الح الحاجات ال أو التجارب أو أي حدث حصل معاكِ آمم، إ إيه هو، و وإزاي استمر يعني؟